Eh, fui a un museo que me f que me que tenía ganas de ver, y aparte, te digo que lo que me encantó también de este Airbnb es que te ponían una lista de recomendaciones de lugares para comer, para tomar café, este, y eso me encantó, porque obviamente las primeras cosas que cuando llegas dices: "Uy, ¿ahora dónde voy y tomo café? ¿Ahora dónde como?". Y aunque los tengas medio guardados a veces en redes sociales, no es lo mismo, la verdad. O sea, ¿cuántas veces en las redes sociales no te recomiendan cosas que, pues, también pueden ser una trampa turística, o, este, nada más porque lo hicieron por publicidad? Entonces, ¿qué mejor que un local te recomiende cosas que ellos genuinamente les gustan y disfrutan? Entonces, sí, justo le tomé foto a esta listita que que me dejaron en la habitación, y no te miento, o sea, tomé de los cafés más ricos ahí, donde me recomendaron, también comí muy rico, entonces como que tuve una experiencia de comida muy rica en general. Y luego, bueno, caminé ahí por un par de calles que tenía ganas de ver. Yo fui a este museo, y y ya, o sea, tampoco pude hacer muchísimas más cosas, porque se oscurecía muy rápido, era invierno, entonces, pues, bueno. Ajá, había cosas que ya cerraban también temprano. Ujú.
Ujú. Claro. Así es. Ujú. Ah, mira. Ujú. Ah, okey. Sí, no te daba el tiempo, ¿no? Claro. Bueno, pero parece ser que entonces sí superaprovechaste el día también en este lugar, y que, pues, a lo mejor viste este museo, ¿no? Que si te hubieras regresado con tu amiga, pues, ni te hubiera dado de eh, chance tal cual.
Sí. Ya no, exacto. Sí, exacto.
Oye, y y por ejemplo, mirando en en retrospectiva, y como analizando todo lo que pasó, ¿tú qué aprendiste de esta experiencia, y qué consejo práctico, pues, le darías a alguien que que justo que esté escuchando y que pase lo mismo, no? Como algún seguro, como tú mencionaste, ¿no? Que viajaste con seguro, documentos o que se descargue la app, no sé. ¿Qué qué nos qué les podrías recomendar?
Ujú. Ujú. Ajá. Sí.